So, parang ayaw mo nang magpagod.
Oo ganun ang nangyayari sa akin kasi siguro habang tumatanda, eh, busy na rin nasanay na rin na sa bahay lang din, 'di ba? Hindi naman din kasi ako mala maano mahilig magpawis na, ng tumanda. Ikaw ba gano'n ka rin ba?
Hmm. Oh, ah, hindi, kumbaga parang sa'kin ano, 'yun nga yung sabi ko sa pagsasayaw meron pa rin akong pisikal na aktibidad, hindi ako
Ah, oh, ikaw pala yun. Oo, yung sumasayaw sa K-pop, 'di ba at least na-exercise.
hindi ako ano hindi ako yung parang mm. Mm, kasi kumbaga parang yan nakakapagod pero masaya na napapasaya mo yung ibang tao, tapos ako din sumasaya din ako, so maganda yung ano, maganda yung meron ka pa ring pang pisikal.
Oo. Totoo. Oo. Tama, 'di ba nakakatuwa, ayan.
Pero sa tingin mo, mm, sa tingin mo paano nakakatulong o nakaapekto sa'yo yung paglaro ng sports nung bata ka pa?
Oo.